Alam mo, panahon na naman ngayon ng mga, alam mo 'yon, labis na pamimili. Kasi, magho-holiday na naman, unang-una 'yong pasko tapos bagong taon, naku naman. Kasi ako talagang, pinaghahandaan ko 'yan, eh, 'yong mga damit, hindi lang para sa akin at kundi para sa aking pamilya. At, 'yan nga. Alam mo, sa totoo lang, ah, minsan lumalampas na din talaga 'yong budget ko, eh, kaya hindi ko kasi napapansin na napapalaki na pala 'yong, or napapamahal na pala 'yong nabibili ko kasi, kumbaga parang kung ano 'yong makita ko minsan, 'yon na agad 'yong binibili ko. Hindi ko, alam mo 'yon, 'di ko man lang iniisip, lalo na pagka nagugustuhan ko talaga 'yong style. At 'yan nga, kung sana meron ka maibabahagi sa aking mga, alam mo 'yong, paraan, or tips kung paano ba ako mamimili ng stylish na hindi, alam mo 'yon, mapapataas 'yong or mapapa alam mo 'yon, mada padami 'yong budget ko or sobrang laki ng gastos.
Ayon. Alam mo naintindihan kita. Marami rin namomroblema ng ganyan ngayon. Pero matanong ko lang, ha, um, ano ba ang normal mong gastusin para sa damit o accessories? At ano 'yong mga karaniwang estilo mo, o paboritong kulay, 'yong gano'n? Ano ba 'yong mas inuuna mo? 'Yong kalidad ba o dami ng bibilhin? Mayro'n ka bang paboritong tindahan o brand?
Hmm. Sa totoo lang, 'pagka 'yong budget, ang usually talaga sa panahon ngayon mga 1,500, eh, 'di ba? Parang may pantaas may pang-ibaba na. At usually mas komportable ako kung pang-itaas at pang-ibaba. Let's say na alam mo 'yon, parang formal na pang-itaas tapos pants. Mm.
'Yong coords? Ah, pants. Okey.
At oo.
So, pamilyar ka ba sa mga tinatawag na coordinates, or anong tawag dito, yung 1 pang niyang ano, pair na gano'n?
Ah. Hmm. Alam mo medyo, hindi ako masyadong maalam sa ganyan, at minsan nagta-trial and ano na lang din talaga ako, pagka-yong magsusuot ako or I mean like pagkabibili, at 'yon nga kasi iba, eh. Oo kasi minsan iba.
Ah, okey. Ah, mix and match 'yong gano'n. Nagmi-mix and match ka?
Oo, totoo, totoo, mix and match.
Ah, okey. Sa mall ka ba palagi namimili?
Oo, mas prefer ko talaga sa mall mamili, kaysa online kasi mas gusto ko talaga yung nakikita ko, so nat pero alam mo sa totoo lang gusto ko lang yung nakikita hindi ako masyadong yung sabihin mo, magta-try, magsusukat ng mga damit, hmm.
Ay! Hmm, okey. Parang tinitignan mo lang, hindi mo siya sinusukat muna?
Hindi, hindi ako ma alam 'yon natatamad ako magsukat, yung sabihin mo na yung maghuhu magpapalit ka ng damit para i-try kung babagay ba siya, hindi ako gano'n talaga, kasi
Eh, paano kung ano, paano kung hindi kasya sa'yo pero nabili mo na pala?
Ay, naku oo. Alam mo sa totoo lang hindi naman ako nagkakamali sa gano'n, kasi kumbaga parang alam mo yung pinapatong ko lang sa harap. Halimbawa yung pang-itaas ay pang-ibaba tapos alam ko naman yung sukat ng bewang ko 'tsaka pagka alam mo 'yon, pagka tinayo ko lang yung pants sa akin parang, ah, nakukuha ko kaagad. Hindi ako talaga yung sabihin mo talagang mag mag-spend talaga ako ng oras para magpalit-palit do'n sa mall or pumasok do'n sa, ah, sa palit yung pagka bihisan yung mga gano'n, hindi.
Ah, okey. Okey. Alam mo, sa mga mall, ah, mayro'n mayro'n mga tinda diyan na, ah, pair na. May top na at may shoe ah, pants o short, alam mo mas makakamura ka sa mga ganong klase kasi at saka hindi ka mahihirapan ng i-style 'yon, kasi ano na siya pair na siya ayun. Mayro'n mayro'n brand na nag nag-o-offer ng ganong klase ng damit at napakaganda ng quality ana kung kung alam mo 'yong ano brand na Freego sa mall mayro'n gano'n. Ah, knitted na 'yong ta ano niya, ah, tela niya, pero sobrang ganda ng tela. Ayun at mura na 'yon, ah, kung ang budget mo ay 1,500, 'pag nabili mo 'yon 1,099 plus mayro'n pa siyang discount na 10% kapag mayro'n kang smack alam mo ba 'yon?
Hmm, may gano'n pala. Ay naku, sa'yo ko lang nalaman 'yan, na may gano'n palang brand at makakatipid talaga. At 'yon nga, sa tingin ko, ma puwede kong i-try 'yan, at for sure baka kapag <chuckles> nagustuhan ko din talaga babalik-balikan ko 'yon, 'di ba?
Oo. Kasi, kapag parang, 'pag sinuk is try mo munang isukat 'yong damit. Parang ano ka, a ang makikita mo diyan ay parang ano ka, ah, parang donya style. <chuckles> Kapag nagsuot ka ng gano'n, ayun. Maganda 'yon, i-try mo 'yon, kung kung mahilig ka sa pants, meron siyang pants, kung ma-mahilig ka sa short meron silang short. Pero, pair na sila. Ayun.
Mm. Gano'n pala, at 'yon nga actually, 'yon din nga 'yong gusto ko i-try eh, 'yong mga ganong klase, 'yong para maiba naman, 'di ba. At, parang trending din yata 'yong mga gano'ng estilo, eh, 'di ba. Alam mo, maganda 'yong nabanggit <chuckles> mong 'yan at kumbaga sabi mo nga na, ayun, convenient naman 'yong mga gano'ng bilihan, eh, 'di ba. At oo puwede ko i-try 'yan, naku.
Mm. Oo. Tama. Oo. Sige i-try mo, saka alam mo ba, kung bibili ka ng gano'n, 'yong mga pair na, kung ang budget mo ay 1,500 puwede ka pa makabili ng tsi ano, slides or tsinelas na puwedeng, ah, bumagay do'n sa coordinates na 'yon. At pangalawa, na-try mo na ba ang pag-uukay?
Oo, pag-uukay, alam mo, na-try ko yan. Parang nung nagsisimula pa lang yung ukay-ukay sa ating bansa. After no'n, hindi na, hindi na ako nakapunta sa ukay.
Mm. Ah, bakit bakit parang naitigil mo siya?
Ah, kasi kumbaga sabi ko, parang busy na din, at alam mo yun, hindi talaga ako mahilig actually ng alam mo yun, talaga magbubulatlat? Kumbaga, parang pagka 'yong naghanap kasi ako ng damit, ano lang talaga eh, yung hindi talaga ako nagba-browse. Eh, 'di ba sa ukay ang dami, 'di ba? Parang 'pag pumasok ka, sobrang dami mong makikita parang na-stress ako pagka sa sobrang dami.
Okey. Oo nga. Alam mo sa ukay naman ang technique diyan, do'n ka tumingin sa mga naka-hanger, huwag ka do'n sa mga nakalatag. Kasi sa mga nakalatag, ah, nandiyan yung ibang may mga damage, pero yung mga nasa hanger 'yon yung mga may Brand at maganda ang quality.
Ah, okey.
At puwede ka pang tumawad sa ukay, ah, sa mall hindi mo yan magagawa, unless mayro'ng, ah, discount at sale, ayun.
Naku! Ngayon ko lang nalaman yan, puwede pa lang tumawad sa ukay. Hindi ko na hindi ko wala, wala akong nabalitaan na gano'n na puwede, oh, tumawad.
Oo, puwedeng puwede yan! Puwede mo kasi yan ma puwede kang makipag-negotiate diyan, eh, kunwari sasabihin nila nasa, ah, 250 ang ang ano nasa 250 ang kunware dress ang nakita mo, sobrang ganda branded pa, kunware ang brand niya ay, ah, um, Mango, 'yong gano'n na brand. Tapos sinabi niya 250, tapos sabihin mo lang, "eh, pa'no po 'yan ate 150 lang ang ano budget ko, puwede bang 150 na lang? Kasi kulang na talaga mamamasahe pa ako." Alam mo nakukuha lang yan sa mga ganyang estilo pero bibigay at bibigay kasi ang importante sa kanila mayro'n silang kita.
Alam mo napaka-interesting 'yang mga naibahagi mo sa aking tips at talagang bago 'yan para sa akin. At alam mo, maaari kong i-try 'yan at maaari ko din i-share sa mga kaibigan ko. Alam mo 'yong 'pagka minsan sabay-sabay kami mamili. Puwede namin i-try 'yan. At, 'yon nga, sabi marami nga din daw talagang mga ukay-ukay na ngayon, eh, ano? At marami talagang mga nagkokompetisyon sa ukay-ukay ng mga tindahan. At siguro kaya 'yong sinabi mo na puwede ring tawaran at kumbaga sabi mo nga, kailangan nilang kumita kaya 'pagka tumawad, eh, talagang minsan binibigay nila. Ay, nako, mabuti't na nabigyan mo ako ng ganiyang po ah, tips. At ayan nga, kumbaga dagdag kaalaman 'yan sa akin at napaka-interesting niyan.
Mm. Oo. Totoo 'yon. Oo naman. 'Tsaka alam mo, kung ang budget mo sa pamimili ng mga damit, eh, kung sa ukay marami ka nang mabibili niyan, lalo na kung marunong kang tumawad at magaling kang tumawad. Ayon. Oo ano na 'yan, marami na siguro kung kung ano, kung lahat dress ang bibilhin mo? Tapos may mga brand? Siguro ma makakabili ka na diyan ng mga limang dress, 'yong gano'n. Tapos naman kasi kung ang brand na nakita mo, eh, H&M, kung ang H&M bibili ka sa website niyan, may mga 3,000, 1,500 ang isang ano, pantalon o kaya 'yong Zara, 'di ba? Mahal 'yan. Mahal na brand 'yan, 'pag nakita mo sa website nila ang pantalon inaabot ng mga nasa 2,500. Pero 'pag sa ukay, alam mo kung magkano lang 'yan? 250, 350. Tapos mukha pa 'yang bago, basta magaling kang kumilatis ng ukay. Ayun.
Ah. Mm. Alam mo, maraming maraming salamat diyan sa mga naibahagi mo at, ayan, maaari ko simulan 'yan this weekends at kumbaga parang nakaka-excite naman 'yan. Ah, alam mo sa totoo lang, 'yan nga, 'yong na naibigay mong tips for sure 'yong 1,500 ko, 'no, ang dami na din talagang mabibili at kumbaga makakauwi ako nang kumpleto na, 'di ba?
<laughs> Oo naman. Oo, totoo 'yon, 'di ba? Ayun, maraming maraming salamat, ah, sa pagbabahagi mo sa akin ng, ah, iyong problema sa pami pamimili ng mga, ah, budget-friendly na mga stylish na damit at kung paano ka Ayun, sana nga natulungan kita kung paano ka makakapag um, ah, makakamura at s pasok sa budget mo. Ayun, maraming salamat muli sa'yo.
Naku, maraming maraming salamat sa mga tips na naibahagi mo, at mas ah, talagang fresh sa akin 'yong mga tips na 'yan at nae-excite ako na, alam mo 'yon, ma-try 'yong mga yan, 'yong mga mix and match, 'yang ukay, at pagtawad-tawad at 'yan, for sure ma-enjoy ko din 'yan. Maraming salamat sa 'yo muli at, ah, hanggang sa muli. Paalam.
Paalam!